Aslında son dönemlerde gerçekten böyle çok yaşadığım bir, eee, problem. Imm, bakıyorum böyle, hani, rutinimi ayarlıyorum. Bir günlük rutinim var. Rutinleri de sevdiğimi fark ediyorum ama, eee, onu çok sürdüremiyorum. Yani, hani, böyle dönemsel olarak baktığımda zaman zaman Yani sürdürülebilir olmasında problem yaşıyorum. Ay, vazgeçiyorum, erteliyorum. Hani sürekli böyle inişli çıkışlı bir hâl yaşıyorum. Hem böyle sana biraz kendimi anlatmak istedim hem de senden biraz, eee, fikir almak istedim mümkünse.
Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında çok da iyi yapmışsın çünkü gerçekten bu canını sıkabiliyor bazen, eee, hani, "Ben neden rutin oluşturamıyorum, eee, neden bunu yaşıyorum?" diye de, eee, kendini sorguladığı olabiliyor. Aslında bu iniş çıkışlar çok doğal olarak gelişen süreçler olabiliyor çünkü hayat tekdüze bir çizgide ilerlemiyor elbette. E, ilerlemediği için de, eee, o rutinler inişli çıkışlı olabiliyor ama, işte, burada, eee, kıymetli olan şey, o inişlere çıkışlara göre, eee, rutini düzenlemek ve ona uydurmak oluyor diyebilirim. Eee, peki, senin böyle, en, o planladığın Çünkü rutinleri de sevdiğinden bahsettin. Eee, seni en çok ne zorluyor mesela? Nasıl bir düzen içerisine girdiğinde, eee, rutinlerini sürdürememeye başlıyorsun?
Evet. Evet. Hı hı. Aslında böyle planlar peş peşe geldiğinde, yetersizlik hissettiğimde, hani, bakıyorum, eee, hani, hedeflerim belli: İşte, kariyer hedefi, böyle işle ilgili bir şeyler, vermem gereken sınav, hani, günlük böyle, işte, spor programı falan, hani, bir şeyleri sıralıyorum. Boş kalmayı da seven biri değilim. Eee, mutlaka böyle plan olsun günümde, bir rutinim olsun. Hani rutini çok seviyorum ama, eee, bir yerde tıkanıyorum, yani bir yerde bir boşluk hissediyorum. E, dolayısıyla o da beni, ımm, biraz hedeften de uzaklaştırıyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum ve dikkatimi dağıtan çok şey var, yani hani, baktığım zaman bunu da görüyorum.
Hıı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Mesela bu dikkat dağıtan unsurlardan da bahsettin ya, özellikle ne gibi şeyler dikkatini çok dağıtıyor bu, eee, rutinini sürdürürken?
Aslında sosyal medyaya çok bakıyorum. Eee, yapay zekâya çok bir şey soruyorum. Oradan onun yönlendirmeleriyle böyle çok oradan oraya, oradan oraya gidiyorum. Eee, yani, şu an bakıyorum hep teknolojik şeyler dikkatimi dağıtan, eee, durumlar. Eee, gerçekten bayağı dikkatim dağılıyor. İşte, diyorum ki "A, şununla ilgili, işte, azıcık bir kahve molası vereyim, birazcık böyle rahatlayayım." E, bir bakıyorum 2 saat geçmiş. "Ay, dur erteleyeyim, öbür işime başlayayım." bir bakıyorum o da yarım kalmış. Yani hep böyle bir yarım kalma hâli aslında.
Hıı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı.